Exactement. Parce que, heu, encore une fois, c'est cette question de de confort-là et puis d'habitude aussi. C'est-à-dire que mon cerveau, il connecte mon environnement et heu, comment dire, mon état d'esprit, heu, professionnel productif en fait. C'est-à-dire que là, je suis au bureau, je pose mon mes affaires, je prends mon café, ça y je suis parti et heu, je je quitte pas mon écran des yeux tant que j'ai pas fini ma tâche et cetera. Tandis que chez moi, bah, je vais regarder autour de moi, heu, je vais je vais me dire: «Ah!» par exemple: «J'ai une petite faim», bah, je vais aller à l'épicerie du coin, je vais aller aux hypermarchés, parce que voilà, c'est à côté, je fais l'aller-retour.
Mmh mh. <chuckles> D'accord. En fait, tu es peut-être quelqu'un qui se laisse, hem, dispe disperser en fait, heu, facilement? C'est ça. C'est ça. Tu as tu as besoin d'un cadre.
Exactement, exactement. Exactement et c Exactement et c'est pour ça que j'ai pas été à la fac, parce que c'est pas t suffisamment cadré, c'est un peu trop on est un peu trop commande libre si on veut assister aux cours et cetera. Donc c'est pour ça que j'ai suivi des études, voilà BTS où tu as un prof, tu as un emploi du temps et cetera. J'ai besoin qu'on me structure un petit peu. C'est vrai que si on me donne trop d'indépendance, heu, je vais tout faire à la dernière minute, heu, je serai pas, comment dire, régulier et je serai pas, hem ouais et au fi au final, je serai moins productif quoi. Clairement, j'ai besoin d'un cadre.
D'accord. OK, OK effectivement. OK, OK. C'est c c'est clair effectivement. <chuckles> Je pense que c'est effectivement une façon de un mode de vie, hein, heu, tout simplement, heu heu, qui qui qui qui requiert et un caractère qui requiert, heu, l'encadrement et heu et qui qui qui nécessite, heu, un-un cadre, heu
Un un caractère aussi. Ouais, c'est ça, une rigueur aussi, une rigueur. Peut-être que je manque de rigueur quand on me sort justement de ce cadre, heu, là et puis surtout je me dis: «Qu'est-ce que ça va changer?» c'est-à-dire que quand je je fais une partie de vi du jeu vidéo, alors que j'ai tout consulté tous mes mails et que pour l'instant je suis dans l'attentisme, j'ai fini mes dossiers. Qu'est-ce qui m'empêche en vrai de faire une partie? Ça va impacter personne, c'est-à-dire qui y a ce co cette légèreté-là, ou de me dire: «Bon, heu, j'ai faim, je vais me chercher un truc à manger, ou comme ça je vais pas y aller grand par contre je vais pas y aller à 18:00 parce que tout le monde après le travail à 18:00 fait ses courses. Si je peux y aller à à 15:00 et bah, du coup il y aura moins de queue, heu, au supermarché» et cetera. Donc en fait j'ai zé petits automatismes là. Après ça a jamais été impactant c'est au final, même si, mmh, comme bah, si ça a pu l'être, peut-être que des fois, heu, je respecte pas toujours les deadlines. Mais bon c'est vrai que voilà, je suis plus motivé, plus concentré, plus disponible aussi de manière générale quand je suis quand je suis sur place, tout à fait.
bien défini. Ouais, une rigueur, ouais tout à fait. Oui. <chuckles> D'accord. <chuckles> Quand tu es sur place, ouais.